Bulmaya çalışıyorum.
Anladım. Anladım. Evet, ya, eee, ADHD'n yine görece erken bir zamanda konmuş. Senin adına sevindim. Yani çok iyi anlıyorum. Bir de sen zaten, emm, bunu, hani, kendini çok iyi tanıyorsun. İşte, öncesinde de geceleri sakin olabildiğini vs. fark etmişsin ve, hani, belli şeylerde, eee, değiştirdiğini, yapabildiğini söyledin. Emm, neler yapıyorsun mesela? Önce bana biraz bundan bahseder misin? Ben, hani, tam neyin yanlış gittiğini anlayabilmek de için Eee, mesela ADHD'n olduğunu öğrendin. Şu an ilaç kullanıyor musun veya nasıl bir çalışma düzenin var, eee, üniversitede mesela şu anda?
Hıı. I hı. Evet. Eee, şöyle; ilaç kullanıyorum. Çünkü, hani, bunun ilaçsız olmayacağın Yani daha doğrusu şöyle; bu bir doktorla reçete edilmiş bir şey zaten. Şu şekilde düzen oturtmaya çalışıyorum: İşte, motivasyon aramak yerine işlerimi düzenlemeye çalışıyorum. Bu konuda yapay zekâ bana yardımcı oluyor açıkçası. Çünkü sıraya koymakta zorlanıyorum işlerimi. Yani örneğin gün içinde birkaç işin var ve hangisinin öncelik olduğunu belirlemekte zorlanıyorum. Bunun için yapay zekâyı kullanıyorum genelde ve, hani, "Benim için bunları sıralar mısın? İşte, dikkat eksikliğim var. Hangisinden nasıl başlarsam beni en az yorar?" şeklinde, bu şekilde sorular sorarak. Yüksek lisans öğrencisi olduğum için genelde çok uzun derslerim olmuyor. Yani, eee, çok fazla okula gitmeme gerek yok ama ders yüküm daha ağır. Yani uzun makaleler okumak, başında uzun uzun oturmam gerekiyor yapacağım şeylerin.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Evet. Anladım. Hı hı. Tabii ki. Hı hı. Eee, en fazla kaç dakika oturabiliyorsun yine de mesela hiç aralıksız?
Ve bu şekilde. 40 dakikadan sonra canım sıkılmaya başlıyor.